Mình hả? Mình thì lại không ăn cay được, tại vì khi mà mình ăn cay thì mình sẽ, kiểu, giống như là, môi của mình bị đỏ sưng chù vù giống như là ai mới vừa đấm vào mặt mình vậy á, với lại sẽ nước mũi chảy lòng thòng trông nó rất là kinh, cho nên là hầu như là mình sẽ không ăn cay. Nếu như có ăn cay thì mình sẽ ăn cay ít thôi để cho tạo, kiểu kiểu, giống như là, cảm giác kích thích với lại ấm. Ngoài ra thì mình cũng sẽ rất thích ăn mấy cái đồ mà nóng ấm và cái đó thì cũng khá là phù hợp vào những cái ngày mưa. Thì bình thường là những ngày mưa thì bạn sẽ ăn lúc mà bạn nói là bạn thích ăn cay, thì hông biết là bạn thường thường là bạn sẽ ăn món gì vào, ờ, ngày mưa?
À. Ờ. Ờ. Ừ, ừ, ừ. Ừm, ừm. Ờ. Ờ. Ăn ừm. Ờ, mình Lẩu cay Tứ Xuyên á.
Lẩu cay Tứ Xuyên, ủa, Lẩu cay Tứ Xuyên thì bạn sẽ mua nguyên liệu, ờ, về nấu hay là bạn, ờ, mua quý sẵn?
Mình Mình ra ngoài mình ăn, tại vì là mình s t ở một mình, cho nên là cái việc mà nấu ấy, mình cảm thấy như vậy nó khá là tủi ấy, ăn một mình nó cứ tủi tủi sao ấy, cho nên là mình sẽ đi ra ngoài mình ăn với cả bạn hoặc là, ờ, cũng có thể mình ra ngoài mình ăn một mình. Nhưng mà mình thấy cái cảm giác ở ngoài nó nó nó nó vui vẻ hơn ở nhà. <chuckles> Còn bạn thì bạn ăn gì?
Mình cũng vậy, mình cũng đồng ý với bạn là bình thường là, kiểu là, nếu như mà ăn một mình cảm thấy nó rất là lẻ loi mà nó hơi bị lạnh nữa. Và ở đây thì khi mà mình nói về ngày mưa thì mình sẽ muốn cái gì ấm nóng, thì không những là cái đồ ăn nó mang lại cho mình cảm giác ấm áp mà bên cạnh đó là cái cái không gian, cái những cái người mình ăn cùng nó cũng sẽ tạo cho mình cái cảm giác ấm áp và mình cũng đồng ý với bạn là nên có người ăn cùng.
Ừm. Ờ. <chuckles> Thì, ờ, không biết là bạn đang ở x nước ngoài hay là ở Việt Nam, ở Việt Nam thì s khá nhiều là cái món ăn cay ví dụ như mình cũng có thể đi ăn đồ Thái. Ừm.
Ừm hứm, đúng, đúng, đúng, đúng, mình đang ở Việt Nam, ờ, thì đúng là ở Việt Nam cũng có khá là đa dạng các món ăn cay và cũng du nhập khá là nhiều các món của nước ngoài như bạn nói là có Thái nè, có Hàn nè, ờ, có cả Trung Quốc luôn. Đúng, nhưng mà nhưng mà cái chỗ của mình ở thì là hầu như là nó sẽ không có đến cái nhiệt lộ quá lạnh để mình có thể, kiểu, giống như là, ăn thường xuyên ăn những cái đồ mà cay ấm nóng. Cho nên là cái cái cái cái mà mình cái cái cơ hội để mình ăn những cái cái món đó thì nó sẽ ít hơn, còn bạn thì sao?
À. Ừm, ừm. Ừm. Ồ. Ờ, ờ, ờ, ờ. Ừm. Ừm. Mình thì, à, tại vì mình l ở ngoài Bắc á, thì bên mình có cái mùa lạnh thì mình đa số là mình sẽ rất là, à, thường ăn những cái món ấm nóng, mình, ờ tại vì mình lạnh thì mình kể cả trời mưa thì mình cũng rất là thích, tại vì ngoài mình có một cái món nó rất là đặc biệt là cái tàu hũ cay, nghĩa là đậu hũ cay nhưng mà nó lại nấu ở trong cái, a, niêu á.

Khi mà bạn
Ừm. Câu hỏi này cũng khá là hay ha. Cũng khá là thú vị, chẳng hạn giống như là khi mà mình mở quán thì tất nhiên là mình sẽ có cái món đặc biệt của quán rồi, đúng hông? Nhưng mà vào ngày mưa hoặc là những cái dịp đặc biệt thì mình sẽ có thêm những cái món đặc biệt nữa. Mình chưa nghĩ ra, còn bạn thì sao?
Ừm. Ừm, mình cũng, ờ mình nghĩ là mình sẽ lại nấu cái món đậu hũ ở trong niêu đó. V <chuckles> ý là mình sẽ đặt tên cho nó một cách mỹ miều hơn để dành cho những ngày mưa.
À, đúng, đúng, đúng, hợp lý, mình thích cái ý tưởng đó của bạn. Bạn làm cho mình nghĩ thêm một cái ý tưởng khác nữa là, ô kê, bên cạnh những cái món mà <tsk> món ăn phụ đặc biệt cho ngày mưa thì mình cũng sẽ có những cái món nước phụ đặc biệt cho ngày mưa, và mình cũng sẽ đặt một cái một cái tên gì đó cho nó thật là thú vị.
Ừm. Ờ. Hoặc là mình có thể là, ờ, tạo ra một cái đồ uống riêng của mình ấy, xong rồi mình tạo cho nó cái cái tên nào đó hay hay để, à, có thể mời bạn bè vào những cái dịp mà trời mưa mà khi mà tụ họp lại á.
Ừm hứm, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, hợp lý, hợp lý. Ủa, nhưng mà nếu như mà nói về, à, đồ uống dành cho ngày mưa thì, à, bạn sẽ thường hay uống, ờ, uống loại nào, hay là bạn có cái món gì đặc biệt để mỗi lần mà tới ngày mưa là chắc chắn là bạn sẽ sẽ luôn thích uống nó?
Ừm.